Halo, iya, halo juga, Kakak. Gimana kabarnya Kak? Iya selamat pagi juga.
Halo. Iya. Heeh. Iya. Selamat pagi, Kak. Heeh. Kabar saya <chuckles> kabar saya baik nih, Kak. Eee, senang se senang juga karena masih pagi, eee, apa ya masih sejuk nih, Kak, mhm. Kakak gimana kabarnya?
Heeh. <chuckles> Iya. Iya, kan. Hmm. Iya ini agak <sniffs> <laughs> agak flu dikit nih. <laughs> Hmm, terlalu banyak terlalu banyak minum es kan, jadi ya gitulah. <chuckles>
Apa tuh, Kak? Waduh, heeh heeh. Nah heeh. Oh. Oh kemarin ya, akhir pekan ya, jalan-jalan atau mungkin jajannya kebanyakan es. <chuckles>
Hmm, oke. Heeh. <chuckles> di kenar, <chuckles> hmm. Mau bicara apa nih, Kak, kita pagi-pagi nih, Kak? Mhm.
Aduh aduh. Iya.

<chuckles> Waduh, iya. Oh, jadi inget ini, Kak, kalau misalnya kita itu pas eee, saya sih inget pas kecil, nah, kalau misalnya teman-teman cowok nih, mereka itu saling memanggil nama dengan nama, eee, orang tuanya. Misalnya nama orang tuanya heeh, nama orang tuanya Budi atau nama orang tuanya Dani, nah, jadi manggilnya, eee, "Hei, Dani Dani! Hei, Budi Budi!" Gitu. Jadi itu, mereka itu nama orang tuanya, waduh. <chuckles>
Iya. <chuckles> Mhm. Iya. Mmm. Iya. Bener kan? Iya. Oh iya, bener. <laughs> Iya. Iya iya. Iya. <laughs> Iya kan. Wah, itu jadi apa ya kadang kan ya, eee, apa namanya, eee, kayak kadang jadi disengaja gitu ya kan, di dipanggil-panggil kayak gitu, apalagi apa namanya, siswa-siswa ya Kak ya, itu mungkin ketahuannya pas di ini nih, pas dibaca buk apa, baca raport gitu ya, ka kan ada nama orang tua itu ya. <chuckles> Iya. Mhm. Itu iya. Iya.
Iya, nggak iya. Mhm. Ah, iya. Bener. Iya. Oh iya, bener ya. <chuckles> Oh iya, bisa juga. Waduh, itu memang konteksnya bercanda ya tapi sebenarnya kalau misalnya orangnya yang apa, berkaitan itu denger, kadang kan pasti mereka nggak nyaman ya rasanya ya, mungkin bahkan bisa marah juga, gitu kan. Gitu sih, Kak.
Iya. Iya. Heeh heeh. Iya, bener. Iya, bener, Kak. Nah, itu sebenernya terjadi juga tuh dengan siswa-siswa aku, Kak. <laughs>